Et oui, et hem, <smacks lips> du coup heu, bah, est-ce que, toi, tu penses que, heu, en retour, tu n'es pas, heu, agressive? Est-ce que toi, tu penses que tu, heu, vas dans la sphère des autres? Est-ce que tu as senti que tu as gêné quelqu'un? Tu vois, à l'inverse? Oui
Non! Jamais, jamais, jamais, jamais, parce que comme je je ne supporte pas qu'on me le fasse, heu, je suis incapable de le faire aux autres. J'aime pas. J'aime pas raccourcir ou ou ou minimiser l'espace, heu, personnel entre, heu, les autres et et moi. Donc, je ne vais pas le faire aux autres non plus, puisque je peux pas être proche d'eux.
Mmh mh. D'accord.
Puis il y a il y a d'autres il y a d'autres facteurs. Alors j'espère que tu vas pas rire, mais tu sais quand quelqu'un tape s'approche beaucoup de toi, et te parle, et ils ont mauvaise haleine. C'est pas particulièrement agréable. Alors, tu veux pas dire: «Heu! Heu, mauvaise haleine.» Tu peux pas non plus mettre ton ta main devant ton nez. Tu il y a il y a des choses que qu'on ne peut pas faire dans une société, entre guillemets, polie.
Mmh mh. Ah oui! D'accord. Oui. Mmh mh.
Donc
Oui, la bienséance voudrait qu'on ne dise, heu, rien et qu'on mmh, qu'on, heu, fasse comme si de rien n'était, c'est sûr.
Exactement! Bah, t'imagines, tu vas pas avoir une conversation de 10 minutes avec quelqu'un qui a une mauvai une haleine fétide. C'est quand même pas possible! Et même, je je vais te dire autre chose, c'est même moi, qui peut avoir l'haleine fétide, je ne sais pas. Donc, je vais pas imposer ça à quelqu'un à quelqu'un d'autre. M donc il y a plein de facteurs, qui font que pour moi, cet espace personnel e e est est presque, hem, indispensable.
Mmh mh. Ah donc tu pourrais être oui.